Ờ, ban đầu mà mình lập nên cái thói quen này của mình thì mình mong muốn rằng là, ờ, mình có được cái sự kỷ luật ở trong, ơ, bản thân của mình đó bạn, kỷ luật từ cái thói quen của mình này, cũng như là kỷ luật của mình ở trong cái đời sống, cái cuộc sống của mình, ờ, và cái lòng quyết tâm của nó đó. Và cái thứ hai mà mình mong muốn đó chính là nâng cao những cái kiến thức của mình, ví dụ như là hôm nay mà mình đọc tin tức đi ha, thì ngoài những đọc, cập nhật những cái tin tức mới á bạn, thì mình cũng có thể là thông qua đó mình có cái cách mà sử dụng ngôn ngữ nó hiệu quả hơn nè. Ờ, cũng như là khi mà mình, ờ, luyện tập thể dục thể thao á thì nó giúp cho cơ thể của mình càng ngày mình rèn luyện thể thao mà, thì sức đề kháng của mình nó sẽ tốt hơn nè, cũng như là cái cơ thể của mình nó dẻo dai hơn á bạn.
Ừm, mình hiểu nè. À, rồi. Vậy thế là tốt rồi.